Hmm, mga trabaho? <chuckles>
Hmm, puwede, puwede sa akin gamit ko siya ano, eh, gamit ko siya, pang-locate ng mga 'yun location 'no, 'pag naghahanap ka ng location.
Sa 'pag oo. Hmm, oo.
'Yun 'yung usually gamit ko sa, sa, sa internet sa cellphone kapagka nasa biyahe. Oo, na 'pag nasa biyahe ka, ah, mas madali na maghanap din na 'yong, lahat ng kanto hihintuan mo, "'Uy, kuya saan po yung papuntang gano'n?" Di ba? Oo, oo. Puro ka tanong tanong 'di ba? Ngayon, ah, nasa ano mo na, oo, nasa kamay mo 'no, kahit na mag-isa ka sa highway, alam mo, hindi ka na maliligaw kasi meron ng location.
Oo nga 'no, meron na si Google. Ah Kaya, ta's magtatanong-tanong, 'no? <chuckles> Mhm. Mas accessible na talaga. Mm. Oo, kasi noon 'di ba gamit lang, eh, mga compass tapos 'di mo pa alam kung totoo
Mm. Oo nga, kung accurate siya, oh, hindi mo alam kung na na kung accurate siya.
Oo nga, pa pero pa yung compass parang ang hirap naman gamitin 'no'n.